Eh, je me demandais si tu pouvais un peu nous parler de ta routine du matin, tu vois? Est-ce que tu pourrais, heu, me me dire un peu, heu, quelle est ta matinée type en quelque sorte?
Ouais, alors moi, ma matinée type, c'est vrai que je me lève, heu, tous les jours à la même heure, c'est-à-dire vers, heu, 8:30. Alors, j je mets mon réveil à 8:30 <laughs> et après, c'est vrai que dès qu'il sonne, souvent je le relance d'au moins 10 minutes parce que c'est vrai que je suis franchement, heu, pas du tout du matin <laughs> et donc la 2e fois, où il re-sonne, c'est vrai que, bah là, heu, j'aime bien traîner dans le lit, c'est-à-dire, bah, que je prends mon tél, heu, je t'aime, heu je traîne un petit peu sur, heu, Instagram quoi, je fais défiler, heu, ouais, je dirais bien, une petite vingtaine de minutes tous les matins. Donc heu, en gros, ouais, je sors du lit, il doit être, heu, à peu près 9:00.
Ah ouais! Ouais. Ouais.
Heu, ce que je fais souvent c'est que, bah j'ai des chats donc heu, je fais rentrer les chats dans la maison, <laughs> pour qu'ils manger un petit peu tranquillement tout ça et puis, bah, après, c'est l'heure du petit déj donc heu, tous les matins, c'est, heu, 2 tranches de pain grillé avec heu, du coup, du beurre salé et puis un petit verre de jus d'orange
D'accord. Ouais. D'accord, ça, ça fait partie de ça fait partie de tes petits, heu, rituels du matin? Tes petites manies du matin?
et puis avec ouais, bah, c'est vrai que je fais toujours la même chose quoi, je me lève, j'ouvre à me j'ouvre à mes chats et puis petit déj, ouais toujours le même, heu, 2 tranches de pain de mie grillées, puis mon verre de jus de fruits, puis, bah, j'ai mes petites, heu, vitamines aussi là, heu, que je prends tous les matins, donc pareil, ouais, c'est plutôt bien, heu bien réglé <laughs> et puis après, souvent, bah heu, je regarde mes mails, voilà tous les matins, heu, après déjeuner un petit check des mails, heu, voir si j'ai des choses, des nouveautés, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis, hem, en reconversion pro, donc heu, là je regarde un petit peu les actualités, les offres d'emploi qui peuvent, heu, passer, qui m'intéressent.
Ouais. Mmh mh. D'acco ouais. C'est un moment de c'est un moment finalement de de calme pour toi pour, heu, un peu checker les les jobs j'imagine, heu?
Mmh. Ouais, c'est ça, voilà, clairement, heu, je p passe ouais, bien une petite 1/2 heure, 1 heure après aller sur les différents sites, heu, qui proposent, heu, bah, voilà, des offres d'emploi, hein, donc je me perds un peu sur ça, heu, donc heu, ouais, c'est plutôt bien réglé pour ça, le matin et puis, bah, après, heu, c'est vrai que je fais pas mal de sport à côté, donc là on a repris notre saison, hem, de badminton donc on a, ce qu'on appelle des interclubs et du coup, bah, 1 fois par mois on a, heu, bah, du coup une rencontre donc heu, là c'est pas la même routine le matin du coup. <laughs> Et c
Mmh mh. D'accord. Ah ouais? Et du coup c'est qu'est-ce qui change?
Bah, du coup déjà l'heure de réveil, c'est pas la même. <laughs> C'est beaucoup plus tôt. <laughs> Parce qu'en fait ça marche par, heu, région et du coup, bah, nous souvent, les autres clubs sont à bien facile, 1 heure de chez moi donc heu, souvent on est convoqués justement, genre pour, heu, 08:30-09:00, <laughs> donc le réveil ouais, pique un petit peu plus là, le matin souvent c'est, heu, réveil à 06:30-07:00 donc là, forcément, bah, je prends moins le temps de traîner au lit, hein, c'est sûr. <laughs> Faut être, heu, efficace <laughs> donc heu, là c'est même pas de petit déj, rien du tout c'est, heu, je me lève, je m'habille, heu, je me mets en tenue de sport, heu, je prépare mes affaires pour la journée et puis, heu, ça part, heu, direct quoi. <chuckles>
Ouais. Ah oui. Mmh mh. D'accord. Bien sûr, ouais. Ouais. Et le le fait de, heu, de pas déjeuner un matin de compétition, c'est pas gênant pour toi?
Bah, honnêtement, ça va, j'ai en fait j'ai j'ai plus l'impression que ça me pénalise plutôt qu'autre chose, parce que j'ai vraiment l'impression de me sentir, heu, hyper lourde, heu, si je mange donc heu, ouais là, la routine vraiment typique de l'interclub, c'est ouais je me lève, heu, je fais ma petite skincare le voilà du du visage donc ça c'est que je la fais tous les jours et puis, bah, au moins, heu, voilà, efficace, quoi. En 20 minutes, heu, chrono c'est plié, alors que les autres jours, ouais c'est plus 1 bonne heure et 1/2, heu, tranquille le matin quoi. <laughs>
Ah, je comprends, ouais. Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais je comprends ouais, ouais. Et et tu disais tu parlais un petit peu de ta routine, heu, beauté, tu fais quoi exactement pour, heu, ta peau?
Mmh. Et c'est vrai que là, ouais, je m'y suis un peu plus penchée, heu, parce que c'est vrai qu'avec l'âge aussi, bon, bah, la peau heu, forcément évolue donc heu, j'ai plusieurs produits donc heu, déjà, je fais toujours bah, 2 nettoyages, donc il y en a 1 plus pour la partie, heu, ce qu'ils appellent, heu, bah, tout ce qui est sébum, heu, la peau un peu huileuse et puis des choses comme ça donc du coup, bah, c'est un petit produit, style un petit peu, hem, pâte en fait, donc on prend en petite quantité, on fait chauffer entre les mains, puis après, donc on se l'applique en se le massant un petit peu sur le visage, puis du coup après, ils conseillent donc de de bien, après, heu, l'enlever mais avec une petite, heu bon moi, je fais avec un gant de toilette ou sinon, ils disent: «une petite serviette microfibre». Après donc il y a le 2e, heu, nettoyage où là, c'est plus, heu, vraiment petit nettoyage en profondeur, donc c'est sous forme d'une petite mousse pareil, heu, tu après tu appliques en massant sur le sur le visage et puis tu rinces à l'eau chaude et puis après, bah, derrière, heu, faut mettre, heu, le petit patch ex exfoliant, voilà donc heu, tu fais ça, tu passes tout sur le visage mmh.
Ouais. Oui. Ouais, ouais. D'accord. Mmh mh. Oui. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et tu tu penses que, heu, c'est ce ce moment de de soin, tu vois de de retour vers toi, ça t'apporte quelque chose toi, dans ta routine du matin?
Bah heu, franchement, c'est vraiment un temps pour soi quoi. C'est vrai que là, tu te «recentres», entre guillemets, un peu sur toi-même quoi, tu prends vraiment du temps pour toi, c'est tu es au calme, tu es tranquille, tu prends le temps, heu, puis, bah ça ça fait du bien quoi, hein, clairement, de s'occuper un petit peu de soi de voilà, heu, tous les matins comme ça, heu, dis tu te prends 5 minutes pour, heu, être belle. <laughs> C'est ça. Ouais, bah, clairement, ouais, c'est sûr que, heu, la peau, elle te remercie derrière et puis, bah, c'est vrai que, bah, là vu que je suis, heu, bah, plutôt à la maison, toute la journée, c'est vrai que je suis pas forcément, heu, dans ma routine, c'est vrai que, bah, avoir une être habillée vraiment, heu, au top du top, bon c'est pas le cas tous les jours, <chuckles> souvent c'est le jogging, heu, bien confortable, heu, <laughs> je l'enfile après le petit dej, voilà, donc là, c'est vraiment le petit moment, heu, vraiment girly entre guillemets, heu, <laughs> de la matinée et c'est ça où tu prends soin de toi tranquille donc heu, ouais c'est vrai que je suis ouais, ouais, bien réglée sur ça donc heu puis c'est vrai que ça permet d'avoir un cadre quoi, d'avoir ta petite routine du matin comme ça, au moins, tu te laisses pas non plus, heu, aller, heu, allègrement non plus, heu <laughs> donc ça permet de bien lancer la la journée quoi, c'est plutôt cool.
Mmh mh. Et ouais. Ouais. Oui, c'est ça, non puis, heu puis c'est c'est utile. <laughs> Oui. Ouais. Ouais, c'est décontracté quoi, ouais. Ouais, et il en faut il en faut. <chuckles> Ouais. Oui, ouais, carrément ouais. <laughs> Ouais. E Et là tu, heu tu disais que tu étais en reconversion professionnelle. Est-ce que quand tu étais, heu heu, employée ou je sais pas, ce que tu étais avant, est-ce que tu, heu tu a tu avais une autre routine du matin? Ça changeait vraiment?
Mmh mh. Oh, b ça changeait pas énormément. Alors, c'est vrai que c'est sûr, bah, le réveil était plus tôt parce que je commençais à 8:00 le matin. Donc, heu, c'est vrai que c'était après ça restait efficace. Donc souvent, bah, je me levais vers 7:00, heu et 1/4 et puis pareil, heu, bon, là, il y avait pas de relance, de 2e réveil ou de scroll sur Insta, heu, le matin dans le lit, c'est sûr. <chuckles> Donc et ouais, bah, c'est vrai que des fois, ça dépendait vraiment de de «l'humeur», entre guillemets, donc, heu, toujours la même heure mais, des des fois, je prenais un petit déjeuner, des fois pas et après, c'est vrai que la routine était la même, heu, je me je m'habille, je me brosse les dents puis je fais ma petite, heu, skincare. Alors, c'était pas la même, c'était beaucoup plus basique, heu, juste je me nettoyais le visage, je me mettais une crème mais, ouais, c'était vraiment, heu, le but là, c'était l'efficacité, quoi, de d'optimiser mon sommeil le plus possible. <laughs>
Ouais. D'accord. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Mmh mh. Oui. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et hem, dis-moi, heu, un un mauvais matin, ce serait quoi pour toi, tu vois, u une matinée qui qui commence vraiment mal?
Ah, qui commence vraiment mal. Bah, c'est ça m'est déjà arrivé de temps en temps, bah, notamment, bah, quand le réveil sonne pas ou des choses comme ça, alors que, bah, voilà, là, typiquement, heu, tu commences à 8:00, heu, tu te réveilles, tu vois l'heure, il est, heu, 7:40. Bon bah, là clairement, heu, même si, heu, de règle générale bon, c'était, je ouais, je me lève à 7:15 mais, je veux dire, tout était chronométré pour que ça se passe bien. Et là quand tu sors du cadre, ouais, comme ça, c'est, bah, c'est la course, quoi, tu tu fais tout à l'arrache, heu, tu as l'impression de pas être, heu, <chuckles> d'avoir les pieds, heu, bien au bon endroit où il faut quoi donc heu, ouais, là, mauvais matin, c'est, ouais, quand tu dois tout tout faire à l'arrache, quoi, ça c'est c'est pas possible, ouais.
Ah oui. Heu, là, c'est l'angoisse. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, en fait, c'est le c'est le stress, finalement.
C'est ça, ouais, clairement là, tu te réveilles, tu sais plus où tu habites, tu sais plus comment tu t'appelles, heu, tu tu as l'impression d'oublier la moitié des choses, enfin c'est, ouais, c'est c'est l'enfer, quoi. <chuckles>
Ouais. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, ouais. Et heu, dis-moi une petite dernière, heu, question. Pour toi, un matin idéal, tu vois, si si tu avais, heu, 0 contrainte, que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, ta ta routine idéale, ce serait quoi?
Bah moi, déjà, c'est vrai que j'avoue, je suis une grosse dormeuse donc, le la routine idéale, c'est déjà ça commence par, heu, pas de réveil. <laughs> C'est vraiment me réveiller le plus naturellement possible puis après, bah, voilà, traîner au lit, heu, soit pour lire un petit peu ou pareil scroller un petit peu sur Insta et puis après, bah, se lever tranquillement, prendre le temps de déjeuner, de se poser, heu, de faire des câlins à mes petits chats, <laughs> vraiment, voilà, c'est tout en douceur, heu, sans stresser vraiment, tranquillou. <chuckles>
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, il y a peut-être un endroit particulier où tu vivrais tes matins, heu, idéaux?
Bah, honnêtement, heu, ouais, bah, c'est vrai que souvent, c'est quand on est en vacances, heu, c'est souvent cool, hein, c'est vrai qu'il faut être, heu, honnête avec ça, heu. Ouais l'idéal, heu, en vacances avec, heu, mon compagnon, voilà, tranquillement à à traîner au lit, heu, <laughs> c'est, voilà, l'idéal. <chuckles>
À la mer, à la campagne? Mmh mh. Ouais. OK et bah écoute, c'est super, je pense que, heu, ouais, ouais, c'est c'est sympa, ta routine du matin, heu, en tout cas, me donne envie. <laughs>
Mmh. <chuckles> Bah, heu, elle est assez simple, hein, en soi, je pense qu'elle est pas compliquée à adapter pour tout le monde, tu vois, mais c'est vrai que ça dépend, bah, toujours de toute façon du du job qu'on fait, du temps qu'on veut y passer aussi ou pas, heu. J'avoue que, ouais, je suis du genre à prendre le temps. <laughs>
Ouais. OK et bah, écoute, merci d'avoir partagé ça avec moi.
Bah, avec grand plaisir. Merci à toi, c'était vraiment un chouette échange.